बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सही कहा आपने और मुझे लगता है ना, बचपन की मतलब बहुत-सी यादें होती हैं, जो ह मतलब हमें अभी तक याद रहती हैं। और मतलब बचपन में तो कई ऐसी यादें होती हैं ना, मतलब जो हम कभी भूल नहीं सकते। तो कुछ मैं अपनी मतलब ऐसी यादें बताऊँ जो मुझे आज भी याद आती हैं, तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब खेलता था ना ग्राउंड में, जब हम छोटे थे, हम 5-6 लग लोगों का ग्रुप था दोस्तों का, और साथ में जो है हम खेलने जाया करते थे ग्राउंड में। और जो उस समय जो मतलब अगर हम स मतलब शाम को साढ़े 4 बजे निकल जाते थे घर से मुझे अभी भी याद है, और सभी दोस्त जो थे वो ग्राउंड पहुँच जाते थे। और जो मतलब वहाँ पे 2 घंटे बीतते थे ना, वो मुझे लगता नहीं कि अब कभी वापस आ पाएँगे, क्योंकि वो जो समय था, उस समय में हम मतलब बिल्कुल तनाव से दूर, ज़िंदगी की कोई मतलब डर नहीं, ज़िम्मेदारी भी नहीं, मतलब इतने शांति से खेलते थे, काफ़ी मज़ा आता था। और मैं बात करूँ मतलब बचपन मेरे दा कहानियाँ भी मुझे याद आती हैं जब मतलब ना दादी और नानी जो है मुझे बैठ के कहानियाँ सुनाती थी। और मतलब मैं आपने देखा होगा ना बचपन में जो बूढ़े-बुज़ुर्ग थे वो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान देते थे हमें जीवन को लेकर। लेकिन उस समय तो हम उनको ऐसे एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे, लेकिन अब क्या है वो बातें अब याद आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अब जो है ना, वो बातें अब याद आती हैं, और मतलब अब समझ आता है कि उनकी बातें कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। आपके क्या विचार हैं?
हाँ जी। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अ, जी, बिल्कुल, हाँ जी। हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, हाँ, हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम उसकी अहमियत को नहीं समझ पाते थे। हाँ जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, हाँ जी।

जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ आज का आपका दिन बहुत अच्छा गया हो। हाँ जी, अ, अगर मैं बात करूँ मतलब अ, कुछ दिन पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, है ना, मैं घूमने गया था, सुबह-सुबह मुझे बड़ा मन करता है अपने दोस्तों के साथ कहीं निकलने का, घूमने फिरने का, तो ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ अ, एक जगह गया था जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो वहाँ पे बैठे-बैठे हम सोच रहे थे कि क्या करें, है ना? मतलब कुछ था नहीं करने को, अब बातें ही की जा सकती हैं, अब बातों में हमने बात ही इत्ती मतलब बकैती जितनी हो सकती थी ना, <chuckles> फ़ालतू बातें सब कर रखीं थीं 2-4 दिनों से, अब कुछ ऐसा था ना कि यार बड़ा तनाव था सबको, तो हमने बोला यार ऐसे ही मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार बचपन ही बढ़िया था इससे अच्छा तो, अ, ना कोई तनाव रहता था, है ना? और ना कोई मतलब किसी भी प्रकार की आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कहीं न कहीं उम, बोला कि बचपन में जो मज़ा था ना वो अब बड़े भी हो गए हैं तो सोचते थे कि बचपन में मजा आएगा तो वो मजा ही नहीं रह गया बचपन में। तो क्या आप उसकी बात से सहमत हैं?
जी। हाँ। जी, जी। बिल हाँ। हाँ। <chuckles> जी। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। जी, मैं बिल्कुल पूर्ण तरीके से आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे भी लगता है ना, बचपन ऐसा समय होता है ना जब हम मतलब किसी बिना डर या चिंता के जो है ना, क खेल खेला करते थे क्योंकि अब आपने देखा होगा आजकल इतना ज़्यादा तनाव होने लगा है और जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आती जाती हैं, तो मुझे लगता है कि जो बचपन का समय होता है, उस समय कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, हम बिल्कुल बिना कोई चिंता के, बिना कोई डर के जो है, मतलब जिंदगी मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं उस समय और मतलब सब मतलब अब जो है ना, मैं बड़े होके मतलब जो है बचपन दोबारा मतलब किसका मन नहीं करता जीने का। आपके क्या विचार हैं इस पर?
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ, हुँ। बहुत सही कहा आपने। मुझे भी बड़ा ही मन करता है कि मैं अपने बचपन में वापस जा पाऊँ। देखिए, बात ये है ना कि अ, तनाव की बात करें ना तो तनाव इस प्रकार आ गया है ना कि घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं कहीं न कहीं, पैसों की ज़िम्मेदारियाँ हैं और अ, बड़ी चीज़ें मतलब अ, दिमाग में चलती रहती हैं, है ना? कि अ, मान लीजिए कि अ, ये कार्य नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ, प्रोजेक्ट पूरा करना है, ऐसे करना है, तो मतलब जैसे अ अ, कॉलेज का कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको पूरा करने का उ प्रेशर रहता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना? वरना बचपन में तो सिर्फ़ गर्मी की छुट्टियों में थोड़ा-बहुत होमवर्क मिलता था, जो भी हमें एक पहाड़ की तरह लगता था, है ना? उसके अलावा कोई टेंशन नहीं थी, अब कहीं न कहीं हम सामाजिक तौर पर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोज़र में आ चुके हैं, मतलब बहुत लोगों से मिलना-जुलना रहता है, तो मुझे लगता है ना कि वो भी कहीं न कहीं बड़ा एक अ, वो अ, रोल अदा करता है कि आप अ, कैसे समाज में आपके बारे में लोग सोच रहे हैं, है ना? आपकी प्रताड़ना बहुत लोग करते हैं तो बहुत लोग आपको जज करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बचपन में ऐसी चीज़ें हमारे साथ नहीं थीं?
हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिलकु

बिल्कुल सही कहा आपने, उस समय पे ना सारे दोस्त भी एक साथ रहा करते थे। अगर मैं अपनी सबसे प्यारी याद बताऊँ ना तो वो स्कूल की ही थी जब मैं क्लास अ, जैसे 9th में था है ना, बचपन तो नहीं था वो उतना मगर स्टिल एक तरीके से ना हम उस समय मैच्योर नहीं थे उतने है ना, तो फिर अ, ऐसा था कि मैं अपने क्लास 9 के समय पे ना, मुझे लगता है सबसे प्राइम टाइम होगा जब मैं अपने दोस्तों से मिला है ना, और अ, जब अपने दोस्तों के साथ रहता था ना मैं तो उस समय बड़ा मज़ा आता था। मतलब उस समय ना कि पढ़ाई का प्रेशर तो था जैसे 9th में आ गए थे भाई बोर्ड्स वाले बच्चे बनने वाले थे, जल्दी ही क्लास 10th का बोर्ड्स था। मगर ऐसा था ना कि 9th में थोड़ा 11th वाला सीन रहता है कि भाई हाँ, मौज-मस्ती करनी है। अगले साल बोर्ड्स हैं, इस साल तो मस्त मस्ती करेंगे है ना, तो इसीलिए मुझे लगता है ना कहीं न कहीं कि अ, अब वो अ, जैसे-जैसे बड़े हो गए ना तो वो सारी चीज़ें हट गयीं हमारे जीवन से। क्योंकि देखिए अ, हम जब से कॉलेज में आए ना तो जो दोस्त थे वो दोस्त से ज़्यादा कहीं न कहीं कॉम्पिटिटर, चैलेंजर बन गए। तो आपको क्या लगता है इस विषय में?
हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ और जैसा आपने बताया कि जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा अनमोल होते हैं। क्योंकि मतलब कई दोस्त जो हैं, मतलब अब जो हैं हमसे दूर हो गए, लेकिन जो बचपन से दोस्त साथ रहते हैं ना, तो मतलब लगता है कि वो जीवन के मतलब आखिरी समय तक साथ ही रहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ज़िंदगी के हर पड़ाव पे जो है ना, आपसे नए लोग मिलते हैं और नए दोस्त बनते हैं। लेकिन जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, उनकी बात ही अलग है, क्योंकि उन उनके साथ जो हमने ना ऐसा समय बिताया होता है जब हम काफ़ी ज़्यादा नादान थे और बिना कोई मतलब हम उनसे मतलब प्रॉफ़िट वग़ैरह या मतलब बिना कोई अपेक्षा के जो है, उनके साथ खेलते थे। लेकिन अब आजकल मैंने देखा है, आजकल हर कोई जो है ना मतलब के लिए एक-दूसरे के साथ है और मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा मतलबी हो गई है और लोग जो हैं, एक-दूसरे के साथ मतलब किस मतलब, मतलब के तौर पे रहते हैं। चाहे मैं बात करूँ मतलब दोस्तों में ही काफ़ी ज़्यादा आम देखा जाता है, आपके क्या विचार हैं इस पर?
हाँ, हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। मतलबी सी हो गई है दुनिया, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल, मतलबी तो बहुत हो गई है दुनिया। क एक तरीके से हम कह सकते हैं यही बात है ना कि जैसे जब हम बचपन में रहते एक चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी। देखिए जब हम स्कूल में रहते हैं ना, तो हमें जो हमारे जो टीचर्स होते हैं हमें क्या बोलते हैं कि अपने दोस्तों के साथ सही से रहना, पिकनिक पे जाना तो दोस्तों से कुछ ऐसा मत करना। मगर जैसे-जैसे बड़े हो गए हैं, वो दोस्त शब्द हट के आपके कॉम्प अ, आपके कम्पैनियन्स है ना, आपके कलीग्स ऐसे बोलते हैं लोग। तो एक तरीके से वो दोस्ती हट गई और कहीं न कहीं एक फॉर्मेलिटी आ गई। रिश्तों में एक फॉर्मेलिटी जब से आई तो कहीं न कहीं मुझे लगता है वो अ, अपनापन भी हट गया रिश्तों से। हाँ जी।
वही।